Motivasyonu düşük bir takımı nasıl canlandırırsın?
Ya, önce buna cevap vermek için motivasyonun neden, eee, düşük olduğunu, eee, iyice anlamak gerekiyor. Yani, bir problemi çözmek için o problemin neden kaynaklandığını doğru anlamak lazım diye düşünüyorum. Eee, yani, bunun, eee, farklı, eee, sebepleri olabilir, yani, kişisel sebepler olabilir, insanlar birbirini sevmiyor olabilir, bu motivasyon kaybına yol açabiliyor olabilir. Ondan sonra, yani, insanların yaptıkları işi beğenmiyor olabilirler, eee, yab farklı takımlarla, eee, çalışan insanlar farklı takımlardan, eee, kaynaklı motivasyon düşük olabiliyor, olabilir. Sonra yöneti yöneticileriyle farklı problemler yaşıyor olabilirler ya da mesela, aaa, ya, enflasyon çok büyük bir sorun, insanlar maaşlarından, aaa, problem yaşıyor olabilirler. O yüzden bunu iyi analiz etmek gerekiyor diye düşünüyorum.
Hıı. Hı hı. Muhakkak. Hı hı. Doğru söylüyorsun. Hı hı. Eee, haklısın. Dediğin gibi bir çözümün, eee, bulunabilmesi için öncelikle, eee, sorunun doğru tespit edilmesi lazım. Eee, motivasyonları aslında, eee, 2 ana başlık altında ayırmak istersek belki içsel ve dışsal ya da, işte, iç faktörler ya da dış faktörler gibi ayıracak olursak belki 2'sine de farklı bir, eee, ü reçete uygulamak gerekebilir. Ben öncelikle aslında, eee, içsel motivasyonlarla alakalı, eee, senin nasıl bir, eee, tavır takınacağını aslında merak ediyordum. Tabii ki bunu da açmak gerekebilir dilersen. Eee, ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
Hıı. Doğru. Doğru, aaa, çok haklısın, yani, aaa, mesela, bir i i yerde çalışırken dışsal, aaa, motivasyon dediğin, işte, benim birazcık bahsettiğim sebepler olabilir. Kendi diğer takımla uyumun, aaa, işte, t maaşın vs. ama içsel dediğinde daha, böyle, aileye yönelik kendi içindeki problemlere yönelik, aaa, genel, işte, hayattaki, işte, depresyonda bir süreçte olabilirsin, hayatta farklı bir süreçten geçiyor olabilirsin, hani, t evlilik gibi bir süreçten geçiyor olabilirsin, ailende bir problem olabilir, eee, bir yakınını kaybetmiş olabilirsin. Böyle bir problemin varsa, işte, çözümü birazcık kendinde aramak, aaa, dışarıya yansıtmamak olabilir. Yani, mesela, ben, aaa, işte, ye işe yeni başladığım zaman ilk daha iş deneyimimde, aaa, 2'nci ayında anneannemi kaybetmiştim. Aaa, o beni çok etkilemişti. İşte, oradaki ta hani, ilk defa bir yakınımı kaybediyordum ve, aaa, ooo, o zaman Teşekkür ederim. Benim motivasyonumu, aaa, tekrar yükseltmem, hani, zaman aldı. Burada, tabii ailemin desteği çok önemli oldu bana, aaa, bir süre bir süre izin almak zorunda kaldım. Onlarla vakit geçirdim. O, hani, oy ay bi bir şekilde, hani, aaa, zaman gerekiyor tabii ki, hani, aaa, zamanla ve çevrendekilerin, aaa, anlayışıyla, aaa, t tekrar motivasyonu kazanmak mümkün oluyor.
I hı. I hı. Tabii. I hı. I hı. Hı hı. Tekrar başın sağ olsun. Muhakkak. I hı. Muhakkak aslında de söylediklerini anlayabiliyorum. Özellikle insanın kendi kişisel hayatındaki, eee, eee, canını sıkan bazı detaylar, eee, bunu iş hayatında, atıyorum, işte, odaklanmasında vs. kendisini alıkoyabiliyor. O yüzden şey dediğinde doğrusun da, hani, de dediğin gibi, evet, eee, kişi birazcık kendi içerisinde bir çözüm, eee, bulabilmeli bu noktada ama ben daha ziyade aslında şey gibi bir yerden gitmiştim. Eee, kişinin, mesela, yine işle alakalı olarak söylüyorum, belki işinde bir anlam arayışıyla alakalı bir motivasyonu düşmüş olabilir, kendi motivasyonlarını uzun süre sürdürmekten ya da yıpranmaktan kaynaklı bir motivasyon olabilir, "Ben niçin çalışıyorum?" gibi, mesela, bir yerden, eee, yaklaşım olabilir. Özellikle, eee, bu tarz, böyle, kendi şahsi performansıyla alakalı ya da, eee, ha işten beklentileri ve işten anlam arayışıyla alakalı olarak, mesela, bir, eee, insanın özellikle motivasyon düşükse, senin ne yaptığından ziyade sen böyle bir insana nasıl yaklaşırsın, aslında bunu daha çok merak ediyorum.
Evet. Hımm. Ya bu tabii ki, onun, aaa, t hem kendisiyle ilgili çözmesi gereken bir konu, yani, eee, o işin o işe bu insan ne kadar tutkuyla bağlı onu bir sorgulaması gerekiyor. Yani, aaa, ü mesela performansının düşük ya da bir performansı düşük diye mi, motivasyonu düşük yoksa yaptığı iş onun karakterine mi uymuyor? Bunu iyi anlaması lazım. Eğer, aaa, iii, hani, yaptığı işi küçük dokunuşlarla, aaa, d değiştirebilecek ve motivasyonunu iyileştirebilecekse yöneticisinin burada, aaa, çok, böyle, eee, iyi bir mentor olması, iyi bir lider olması, onu iyi anlıyor ve onu, aaa, tutkulu olabileceği daha, böyle, başarıyla yapılabileceği performansını yükseltecek bir işe yönlendirmesi çok önem arz ediyor. Imm, ama tabii, aaa, bu belki de yaptığı iş ne kadar, aaa, hani, yaptığı işi genel olarak sevmiyorsa ona tutkuyla bağlanamıyorsa, aaa, başka bir şeyler onu, aaa, hayata tutuyor ve onu yapacak kendine alan ayıramıyorsa, aaa, hani, o işten ayrılıp başka bir iş bulmasını ben tavsiye ederim ki ben böyle yaptım, ımm
Hı hı. Hı hı. Çok doğru. Hı hı. I hı. Evet, haklı olabilirsin. Hı hı. Anladım. Eee, peki diyelim ki evet, eee, kişinin motivasyonu daha doğrusu bozulmasının sebebi, eee, normalde performansı da iyiydi ama artık işle alakalı, eee, belki bir nasıl desem bir kariyerinde bir üst basamağa çıkmak istiyor ama tam kararını da verememiş durumda, bununla alakalı olarak bu kafasında bazı soru işaretleri var. Eee, dolayısıyla biraz performansına da etkisi oldu ama bunun esas sebebi aslında eskisi kadar motive olamaması. Eee, bu tarz durumlarda mesela bu motivasyonun yeniden sağlanabilmesi için özellikle bir yönetici olarak ya da mesela bir, emm, ekip arkadaşı olarak mesela ne tür bir yaklaşım sence faydalı olurdu?
Evet. Doğru Ya, aaa, işte, ya bu içselse t aaa, hani, bu içsel motivasyonsa bence t hani, dışar ekip, aaa, yöneticisi dışında, böyle, bu yollardan daha önceden geçmiş ya yaptığı mesleği ya da yapmak isteyeceği mesleği deneyimlemiş ondan daha büyük birinden, aaa, tavsiye almak ve hayatına bu şekilde yön vermek önemli. Ama, hani, aaa, d d bu, aaa, motivasyon kaybı takım içindeki ilişkilerle alakalıysa, aaa, o orada, işte, yöneticinin, aaa, bakış açısı çok önemli. Bel ya, şeyler düzenleniyor bu konuda ya, bizim de olmuştu. Ben çalışırken, amm, ekip içerisindeki, aaa, uyumumuz çok iyi değildi, böyle, birbirini sevmeyen insanlar vardı. E, aslında sebepsiz yere, böyle, as ki insanlar kendi problemlerini bazen işe çok fazla yansıtıyorlar, aaa, ve bize, böyle, bir şey düzenlemişlerdi, bizi bir eğitime göndermişlerdi. İşte, iyi bir ta takım olmak, işte, o motivasyonu yükseltmek, işte, o ekip içi uyumu tekrar canlandırmak için. Aaa, bu etkinlik biz aaa, bizde işe yaramıştı ve biz, böyle, tabii bir anda değil ama bir süreç içerisinde birbirimizi daha iyi anlamaya, empati göstermeye, aaa, birbirimizi anladığımızda daha iyi sonuç alabileceğimize olan inancımızı arttırmaya başlamıştık.
Hı hı. I hı. Evet. I hı. Anlıyorum. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. Aslında evet, dediğin gibi, eee, bir ekip olma bilincinin geliştirilmesi yönünde atılacak adımlar gerçekten bu açıdan faydalı olabilir. Eee, kişisel her ne kadar birçok sorun aslında kişisel gibi, eee, görünse de aslında bunu belki, eee, farklı yöntemlerle de değiştirmek mümkün senin örneğinde de olduğu gibi. Ya, mesela eğer kişinin iş yerindeki motivasyonuyla alakalı bir sorun varsa, e, belki iş yerinde yapılacak bazı aktiviteler, belki ekip arkadaşlarıyla daha samimi diyaloglar kurabileceği yönündeki bazı, eee, faaliyetler, mesela takım ilişkilerini güçlendirecek, eee, mesela, faydalı olabilir. Eee, bunun dışında, eee, genelde insanlar gerçekten kendilerini kimisi için mesela daha fazla sorumluluk almak onları iyi hissettirebilir, kimisi için belki övgüler mesela, motivasyonu artırabilir. Ya, sen genel olarak çevrendeki çalışanlarını gözlemlediğinde, mesela, bu yöntemlerin hangileri senin ekibinde işe yaramıştı?
Evet. Hı hı. Doğru. Evet. Eee, b b bu, işte, insanın yapısına ya, her insanın bir, aaa, kişilik yapısı var. Bunların da testleri yapılıyor. Mesela bu testleri uygulamak mesela, işte, insanları renklere göre ayırıyorlar farklı farklı, eee, çeşitleri var bu testlerin. İşte, aaa, işte, k kırm kırmızı renkte, sarı renkte, aaa, mavi renkte ve yeşil renkte insan var. İşte, ins mesela kırmızı renkte çok, böyle, ani tepki veren, aaa, işte, sarı renktekiler, işte, daha duygusal diyebileceğin, işte, t m m mavi renktekiler, aaa, işte, insiyatif almaktan kaçınan, aaa, ya b b bu tarz, aaa, d d karakterleri t iyi analiz etmek ve ona göre, işte, bir insan, böyle, daha duygusal yoğunluğu yüksekse, aaa, ve çok çabuk etkileniyorsa ona, böyle, aaa, belki, işte, küçük sürprizler doğum gününü ha hatırlamak ya, onun insani, aaa, yönlerine dokunmak çok önemli olabilir. Bir insan kariyerini çok önemsiyorsa, işte, eee, ona kar kariyerinde, işte, yol açabilmek başka olanaklar sunabilmek ya, bu yine kişiden kişiye göre değişiyor. Aaa, tabii bir de şeyler var, yani, aaa, uzun vadeli ve kısa, aaa, vadeli çözümler var. Mesela gün içerisinde i ı motivasyonun düştüğü noktalar da olabiliyor, bir haber alıyorsun, eee, köt kendini kötü hissediyorsun. Tabii, aaa, bu durumlarda nasıl motivasyonunu yükselteceğini bilmek önemli. Ya, kısa bir kahve molası, sevdiğin bir arkadaşınla bir küçük sohbet bile gün içerisinde, eee, senin motivasyonunu yükseltebiliyor.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Anlıyorum. Hı hı. Evet. Hı hı. Muhakkak, evet. Muhakkak, doğru. Hı hı. Anladım, aslında evet.
Ama uzu uzun dönemde, evet
Eee, burada aslında dediğin gibi farklı, eee, kişiliklerden de bahsettin özellikle, hani, bunun defalarca altını çizdin. Dediğin gibi, eee, herkes aslında, eee, bir özel bir insan olduğu için dolayısıyla farklı şekillerde belki bu, eee, yöntemleri gütmek faydalı olabilir. Burada mesela renklerle alakalı olan yapılan kişilik analizlerinden bahsettin. Eee, kısaca örnek vermek gerekirse kırmızı rengi ile temsil ettiğin edilen insanların aslında daha duygusal olduğunu. Dolayısıyla bunlara ufak hatırlatmaların belki, eee, kendi işlerini iyi yaptıklarına dair, böyle, bazı, eee, basit aslında tebriklerin ya da doğum günü mesajlarının etkili olabileceğinden bahsederken maviyle, eee, ilişkilendiren insanların aslında daha, eee, kariyer hedeflerine odaklı olduğunu, dolayısıyla bu insanların kariyeriyle ilerleyebilecekleri, basamak atabilecek atlayabilecekleri aslında olanakların, eee, kendilerine belki gösterilmesinin etkili olabileceğinden bahsettin. Eee, bunlar gerçekten kulağa çok güzel geliyor. Peki, o zaman genel olarak bir de biraz da dış faktörlere, eee, gelecek olursak, eee, bunları mesela, ilk mesela, en büyük problem kaynağı dış faktörlerle ilgili, eee, neler olabiliyor ve neler ilk etapta, eee, bu sorunların giderilmesi yönünde sence motivasyonu sağlamak adına etkili olabiliyor?
Doğru. Evet. Tamam. Ya, mesela dış faktörlerde o yaptığın iş akışının diğer takımlarla uyumun ya, belki, hani, aaa, diğer t aaa, takım tarafından sürekli bi bir iş, aaa, ya, s takımlar birbirleriyle sürekli bir iş alışverişinde bulunuyorlar ve, aaa, bi birbirleri beklenti içerisinde bulunuyorlar ve, aaa, ya, bazı durumlarda, aaa, bir takım, aaa, içerisinde çok fazla iş yükü olabiliyor ve bu iş yükü, hani, seni bunaltırken bakıyorsun başka takımdaki insanlar gerçekten b yeteri kadar çalışmıyor. S aaa, senin, böyle, hakkının yendiğini düşünebiliyorsun. Yani, aaa, bu durum bu durumların da iyi yönetilmesi o iş akışının uzun dönemde, aaa, iyi koordine edilmesi, iyi yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani, bu dış etkiler olabi Dış etkiler çok fazla olabilir mesela 2 yıl önce deprem oldu, aaa, ş t yani, Türkiye'de ve, böyle, milyonlarca insan öldü, evlerini kaybetti, yani, b aaa, ya, b bu da mesela çok büyük bir dış faktör. Böyle bir şey olduğunda ya da mesela pandemi oldu, böyle, gene bir sürü insan öldü. Ya, insanlar motivasyonlarını kaybedebiliyor, hayata karşı varoluşsal olarak problemler yaşayabiliyor. Hani, aaa, bu gibi durumlarda, ımm, hani, t anlayış gerekiyor belki, aaa, çalışana, böyle, bir izin vermek gerekiyor, bir tatile göndermek gerekiyor. Bazı şirketler, işte, aaa, çalışanlarını, böyle, küçük, aaa, işte, bir gezilere götürüyorlar, o, eee, o motivasyonu yükseltmek için organizasyonlar düzenliyorlar, geceler düzenliyorlar ya, bunlar çok önemli, insana dokunmak genel olarak çok önemli.
Evet. Tabii. Hı hı. Çok haklısın. I hı. Tabii, tabii. Kesinlikle. I hı. Evet, kesinlikle. Hı hı. Muhakkak. I hı. Tabii, tabii. Haklısın, aslında dediğin gibi dış faktörler, eee, birçok alandan kaynaklı olabiliyor. A bunların bazıları işin kendi dinamikleri içerisinde olan problemlerken bazıları da biraz daha dış hayatın, insanların aileleriyle kaynaklanan, eee, sebeplerden, eee, olabiliyor. Aslında 2 tane büyük örnek verdin. 1 tanesi pandemi, 1 tanesi yakın zamanda, eee, yaşanmış bir deprem, aslında sosyal facia örneği, doğal afet. Eee, burada gerçekten, eee, insan olarak birçok, ııı, çalışan bu durumlardan etkilenebiliyor, gayet normal. Gerek empatilerinden dolayı, gerek belki kendi hayatlarındaki insanların bundan etkilenmesinden dolayı. E, bir de bun böyle durumlar gerçekten, eee, senin de söylediğin gibi bir yandan da, eee, insan psikolojisine, eee, sosyal bir yerden de çok etki eden şeyler. Sence böyle facialardan, böyle, işte, büyük yıkımlardan sonra, eee, mesela, şirketler olarak profesyonel destek almak, eee, bu motivasyonun tekrardan kazanılmasına, insanların tekrardan kendi hayatlarına adapte olabilmesinde etkili olur muydu?
Evet. Doğru. Evet. Hımm. Kesinlikle. Yani, aaa, psikolojik destek almanın önemi son yıllarda, eee, giderek daha fazla anlaşılmaya başlandı. Ya, şimdi, eee, birisi mesela, eee, fiziksel bir, eee, rahatsızlığı olduğunda bunu görüyorsun, mesela, topallıyor, işte, kolunu hareket ettiremiyor gözü seğiriyor. E, bunu gördüğünde, mesela karşı taraf, eee, seni anlayabiliyor sana daha, böyle, hoşgörülü yak yaklaşabiliyor ama insanın içi bir de içindeki hastalıklar var. Eee, psikolojik rahatsızlıklar var ve bunlar dışarıdan belli olmuyor hatta belli olmadığı için, belli olmadığı gibi bu insanın, böyle, eee, kendini karşıya kötü yansıtması karşı taraf tarafından daha olumsuz a algılanıp yargılanmasına bile sebebiyet veriyor. Yani, bunlarda daha anlayışlı olmak gerekiyor ve mesela şirketlerin, eee, psikolojik, eee, bir danışman eşliğinde bu tarz insanların, böyle, ortaya çıkarılıp, tabii, şey olarak değil de insanlara, böyle, eee, hani, ımm, a açığa çıkarılması gibi değil de bu eee, bu çalışanlara, böyle, ayrı, eee, bir destek mekanizması oluşturulması, eee, genel olarak takımın, eee, iş dinamiklerinin iyileştirilmesi için çok önemli diye düşünüyorum.
I hı. Evet. Hı hı. Muhakkak. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Anladım, evet. Hı hı. Evet, haklısın. Aslında burada birazcık farkındalık gerçekten devreye giriyor. Dediğin gibi bazı fiziksel şartların kötü gittiği durumlarda, insanlar bununla alakalı zaten empati duyabiliyorlar ama, eee, ruhsal ya da, işte, eee, psikolojik, eee, rahatsızlıklar maalesef kişinin dediği gibi, iii, kendisiyle alakalı bir, eee, karşı tarafa bir maruziye ma ma maruziyet, eee, uyandırmadığı gibi karşı taraftan tarafından yanlış da anlaşılabiliyor. Eee, dolayısıyla, böyle, durumlarda dediğin gibi, eee, psikolojik destek almak belki de hem bunların saptanması belki kişi bile bunun farkında olmayabilir gerçekten hem de takım içerisindeki bu, eee, bağı, bi bu saygı, eee, zincirini en azından koruması açısından oldukça faydalı olacaktır. Hani, bugün gerçekten, eee, senden, eee, takım motivasyonuyla alakalı yaklaşımlarına dair birçok şey öğrendik gerçekten. Eee, çok teşekkür ediyorum sana. Ağzına sağlık.
Evet. Çok doğru. Kesinlikle. Ben çok teşekkür ederim, anlatmak çok keyifliydi. Kendine iyi bak. Görüşürüz.
Görüşmek üzere.